うん、そうですね。とりあえず、いっぱい買うの大変なら、とりあえずなんかもやしに、ひ29円とか買ってきて、もやし茹でて、その手順書通り、あ、作り方通り作って上にバーンって置けば、「はい、できた」でいいと思います。
うん。 うん、ふん。 うん。 そそれでを、繰り返すことで、自分の中で何か要領が掴めるようになるってことでしたかね。
うん。 うん。と私は思いまとか、パスタ茹でて、それもあの、裏面のパスタのスパゲティーの袋の裏面の説明書通り作って、ミートソースあと温めるだけみたいな。かけるだけとか。
え、うん。うん。 うん。 うんうん。 うーん。なんか、パスタって作ると、すん、必ずレシピにオリーブオイル適量って書いてんですよね。あれがちょっと難しいですよね、なあの、料理しない人間にとっては、そこからまず
うん。 うーん。 まあ、あれは一回しか、ま、適当にパッって、あ、そう適当がわからないんですよね。だからあのカレーライスとかのスプーン一杯とかペンってやって、様子見るとかじゃないですかね。
<laughs> そうなんですよ。 うんうん。 そうですね。まあ、だからスプーン一杯から始めるってところですかね。
うん、スプーン一杯から始まる料理、あ、なんかちょっといいですね。語呂語呂が、うん、素敵な感じです。うん、ありそうですね、初心者向けで。うん。
<laughs> そんな本ね、出せそうですよね。 へえ、なるほどね。じゃ、そういった料理から、なんか中華でお勧めありますか？ラーメン以外に。
ラーメン以外、でも、そうだな、なんかあ、そうそう、だから失敗しちゃったのは私、その味見しないで、ごめんなさい、答えてなかった話、あの失敗しちゃったのは中華なんですよ。何何やっちゃったかっていうと、味見しないもんだから、唐辛子入れすぎちゃったみたいな。いけるやろと思ったら、なんか激辛であの、痛い料理ができちゃったんせ。辛いを通り越して。だから、そう、だから、香辛料系はさすがにちょっとね、あの、味見した方がいいかなみたいなのはあるんで、はい、炒め物うん、炒め物はね、簡単なんでおすすめですね。
あ、うふん。 ああ。うんうん、う うんうん。<laughs> <laughs> あるあるですね。<laughs> うん。はい。うんうん、。 ああ、ま、じゃないとね。うん、確か。 あ、あ、いいですね。なんか家族もびっくりしないですよね、その方が。たなんか、いね、結構いろいろ話聞いてちょっと今お腹空いてきたので、私ちょっとこれから、らがのラ言われた通りにラーメン作ってみようと思います。
うん。 うん、そうなんです。 はい。